Uy, bueno, a ver, me n sí, <laughs> yo diría que que ambos 2, ¿no? <chuckles> Pero, este, eh, pero creo que si si esta pregunta fuese para mi grupo de amigos, definitivamente elegiría en la parte del de la sinceridad, porque, pues, nunca hemos como que tenido alguna situación que que ponga a prueba la lealtad. Entonces, este, no es como que, ah, ya ya lo comprobé, ¿no? Y digo afortunadamente, pero, eh, la cuestión de la sinceridad sí, muchas veces. Entonces, creo que creo que ellos elegirían eso, dirían: "No, pues es es un tipo muy sincero", porque suelo ser muy directo, y no no suelo tener filtro, al menos no con ellos, y suelto las cosas como como van. Obviamente nos jamás he intentado ofenderlos, o o, nada de eso, sino que a lo mejor men exactamente, eh, a lo mejor me entero de una situación, o, ellos se enteran de una situación y siempre es de que: "Mira, yo sé que esto te puede lastimar, pero sé que quizá te molestarías más si no te lo dijera". Entonces pasó esto, esto, y esto, ¿no? Entonces
Eh, a lo mejor no fue tan más sencillo, ¿verdad? Okey. Ujú. Okey. Okey. Ujú. Okey. Ujú. Okey. Ajá. Claro. Con respeto, aun así. Ujú. Claro. Oye, y y justo eso te iba a preguntar, de que, ¿has tenido alguna eh, bueno, dices que la lealtad no has tenido como que hasta el momento la oportunidad como de poner la prueba en alguna situación específica? La sinceridad, sí. ¿Has tenido alguna, eh, situación, o, anécdota, si quieres entrar, o, no en detalles, pero en el que tú hayas tenido que ser sincero, pero que te haya tomado, o sea, como mucho esfuerzo el tomar la decisión de ser sincero con un amigo, o sea, de algún tema muy delicado, y que la hayas pensado realmente en ser sincero con ellos?
Sí, sí, sí me ha tocado, este, fue fue complicado.
¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo? Digo, no sin detalles, aunque, mm, está bien si no quieres compartir detalles, si me quieres compartir detalles, pero, eh, o sea, ¿cómo cómo tomaste la decisión de ser sincero? O sea, ¿qué pasó o cómo lo recibieron ellos? Eh, ¿cuál fue como que tu proceso?
<chuckles> A ver, te platico. La situación es esta, eh, yo yo tengo un grupo de amigos con el que ya llevo más de 10 años de amistad y siempre, mm, procuramos reunirnos al menos 1 vez al año. Entonces, eh, hubo un tiempo hace como 3 años en los que nos veíamos cada cada jueves. Cada jueves teníamos la posibilidad de vernos y salíamos a distintos lugares. Mi amigo tenía a su novia, eh, esa novia no era parte de de nuestro grupo de amistades, pero, pues, siempre le dijimos: "Oye, si es tu novia y tú la quieres invitar, <laughs> siempre siempre es bienvenida". Pero, este
A ver. Ujú. Okey. Ay, qué padre. Ujú. Okey. El grupo. Ajá. Tráetela. Ajá. Tráetela. Ajá.